Mình cũng có bạn trai á, hai đứa quen nhau cũng được vài năm rồi. Nhưng mà cứ có một cái vấn đề, à, mâu thuẫn mà cứ lâu lâu là nó lại lặp 1 lần, lâu lâu là 1 lần, mà mình tới bây giờ mình vẫn chưa biết giải quyết như thế nào luôn. Ừm, thì, giống như là, mình thì ờ, ô kê bạn, mình thì nhỏ tuổi hơn anh ấy một xíu, ờ, thì mình cũng không có phải là trẻ con, mình cũng không có phải là cứ thích là phải đăng hình công khai, hay là, ừm, kiểu, lúc nào cũng phải đăng ảnh bên nhau ấy, để cho người ta thấy á. Tại đối với mình là hai người biết là được rồi. Nhưng mà đương nhiên lâu lâu mình cũng mình cũng muốn là ảnh đăng một cái có thể là úp mở về cái việc là anh đấy có có người yêu cũng được, để đăng lên trên trang Facebook thì như thế đó. Nhưng mà anh ấy từ lúc quen bây giờ chưa bao giờ đăng mình luôn. Mình thật ra mình cũng không đăng ai ấy, nhưng mà mình cũng đăng ừ, mình cũng đăng úp mở là mình có người yêu. Chứ mà mình cũng không có không công khai mặt anh ấy, và anh ấy cũng rất là ừm, cũng nói với mình là rất là ghét cái việc mà đưa hình ảnh cá nhân lên trên mạng, tại anh ấy cảm thấy là không có an toàn ấy. Ờ, sợ bị đánh cắp thông tin cá nhân, rồi sợ người ta dùng hình ảnh làm cái này làm cái kia. Nhưng mà mình thì mình cũng nói là thật ra là ừm, nhưng mà mình nghĩ là thông tin của anh hoặc là của em trước giờ ở trên mạng, dùng mạng xã hội bao nhiêu lâu rồi, thì nó đánh cắp thì nó cũng đã đánh cắp lâu rồi, tại sao bây giờ nó mới như vậy. Thì đó, cứ nói chung là cứ tranh cãi qua tranh cãi lại. Ừ, rồi cái việc là có có nên công, ơ, công khai trên mạng hay không? Rồi làm khiến mình cũng nghi ngờ ảnh, bộ ảnh nhắn tin với ai trên mạng hay sao mà hông có chịu đăng hình của mình nè. Ờ, hoặc là sợ trùng người yêu đồ. <laughs> Rồi đôi khi mình cũng ừm, rồi lại còn có cái này nữa nha, là, kiểu, ơ, mình tụi mình cũng không có biết mật khẩu hay điện thoại gì của nhau hết. Nhưng mà, kiểu, lâu lâu mà mình muốn mượn điện thoại của anh ấy để làm cái gì, anh sẽ hỏi là "Mượn để làm cái gì?" Đó, mình nghĩ cái việc mà người yêu dùng điện thoại của nhau nó rất là bình thường. Có thể là không biết, ơ, mật khẩu, nhưng mà khi mà mình cần dùng mình vẫn dùng được ấy, chứ hông có phải là, ừm, gắt gỏng ừm, gắt gỏng cái, kiểu là, ờ, không được đụng tới của nhau, làm gắt quá như vậy, mình cảm thấy là cứ khiến mình, ờ, không thấy yên tâm á bạn. Nó cứ nghi ngờ ấy. Ừ, đúng rồi ấy.
Ừm. Ôi, sao ấy bạn? Ừm, thế thì bạn cứ chia sẻ nha. Ừm. Ừm. À. Ừm, mình hiểu này. Ôi, thế luôn á? Ừm. Ờ. Ừm, cũng có nhiều cái, đúng không? À, rồi mình hiểu này. À. Ừm. Trời, vậy luôn hả? À. Ờ. đúng mà. Ừm, hơi khó chịu, đúng không?